Oke Kak, eee, aku bisa kebayang sih ya, kebingungannya Kakak gitu kan, Kakaknya mau pindah ke rumah dinas gitu kan, dan itu pasti bikin Kakaknya, eee, pikirannya tuh penuh ya Kak, meskipun barangnya sebenernya, eee, gak banyak ya Kak, Nah, itu Kakak tuh ingin semuanya rapih, hemat tempat gitu kan, gak ribet dan kalau bisa kayak tadi yang Kakak bilang sekali angkut beres ya. Nah perasaan ingin taktis dan efisien ini wajar banget, tapi biar aku bisa bantu, eee, dengan, eee, lebih pas ya Kak, eee, aku mulai dari, eee, beberapa pertanyaan ringan ya Kak, boleh?
Betul. Iya, betul banget. Betul. Iya. Oke, boleh Kak.